Nah saya waktu itu kan memperlakukannya sama semua ya. Jadi saya memang mempersiapkan kayak, eee, pot, eee, yang untuk bibit itu yang kecil-kecil banget itu untuk menyemai bibit, nah saya semai semua tuh disitu. Nah akhirnya pada akhirnya yang tumbuh ya memang yang hanya, eee, yang biasa ditanam itu gitu. Karena mungkin say saya salah dalam perawatan dan mempe menangani bibitnya itu dan saya tidak membaca, eee, literatur yang lebih untuk menanam bibit-bibit tertentu gitu.
Oke. Iya. Oh di samain. Oh iya ya, yang penting nanam lah ya mana yang selamat ya udah gitu ya? <laughs>
Iya akhirnya, eee, saya memindahkan ke polybag yang lebih besar itu yang mana yang, memang udah tumbuh aja dan saya nggak memaksakan lagi. Akhirnya saya berpikir disitu saya sadar wah kayaknya nih tanaman-tanaman unik ini nggak bisa ditanam di tempat saya jadi saya berikutnya ke depannya saya nggak menanam, eee, tanam-tanaman seperti itu lagi.
Oh oke. Heeh heeh. Duit lagi, ah, oke karena emang gak cocok juga ya Kak ya tadi dari segi lingkungan segala macam wah mantap mantap. Tapi kalau untuk, eee, Kakak pribadi nih ini, eee, kira-kira udah berapa lama nih Kak rutin menanamnya? Udah berjalan berbulan kah? Berminggu kah?
Wah lumayan lama ya saya itu sudah sampai yang berapa kali panen ya 3 kali panen 4 kali panen ada kayaknya. Iya yang jadi saya nanamnya itu cuma dikit-dikit gitu jadi kayak misalnya, eee, cabai rawit cuma 3 batang aja, tomat 2 batang gitu jadi kayak, eee, ya tanaman-tanaman kecil-kecil kayak sayur-sayur gitu saya nanamnya nggak yang terlalu banyak-banyak kayak, eee, pokcoy atau kalau bayam kan tinggal disemai aja nah semainya itu pun cuma dikit di daerah di sedikit area gitu. Kayak pokcoy cuma, eee, 5-10 polybag aja jadi yang, memang hanya untuk, eee, saya niatkan untuk kebutuhan rumah tangga saya sendiri aja, bukan untuk yang, dijual atau ini jadi memang untuk konsumsi pribadi gitu.
Why? Wih. Wah mantap. Oh oke. Hmm, mhm. Oh. Karena konsumsi pribadi tadi ya Kak ya? Mhm. Baik. Ah, iya betul. Oh oke oke berarti memang, eee, terasa nggak rumit juga ya Kak ya, tapi sejauh ini Kak dengan sampai 3 kali panen itu keren banget loh. Itu Kakak sendiri dengan teknik yang sama seperti sebelumnya kah? Atau semak pas panen kedua atau ketiga ini punya pendekatan yang berbeda tuh Kak?

Nah, kalau saya sendiri memang saya hobi ya untuk, eee, menanam-nanam sesuatu di rumah gitu, berkebun. Ya memang nggak punya tanah yang luas sih. Cuma saya tuh lebih me kayak memanfaatkan apa yang ada. Kayak pakai pot-pot, eee, pakai polybag gitu. Jadi saya tanam apa yang saya suka di, eee, kebun. Kalau menurut saya, tipsnya sendiri itu yang penting dulu itu adalah, eee, niat dan komitmen kita gitu. Heeh. Karena berkebun ini bukan iya, berkebun bukan hal yang sepele kayak, eee, cuma sekali jalan aja gitu. Karena ke ketika kita menanam tanaman itu, itu ada prosesnya. Mulai dari menanam, merawat, sampai akhirnya menghasilkan untuk kita gitu. Nah, di dalam proses merawat inilah yang paling penting untuk komitmen kita. Karena kalau nggak dirawat, ya akhirnya kan tanaman akan layu atau mati gitu. Jadi nggak bisa memberikan hasil sesuai dengan yang kita inginkan.
Oh, kebetulan ya. Ah, gimana? Weh, keren keren. Oh niat ya. <chuckles> Ada yang susah ya. Heeh. Mmm, bener sih. Mhm. Ah, bener sih. Ah masuk akal ya. Karena kan memang kalau misalnya nggak punya cuman punya pengen doang tapi nggak diniatkan, nanti udah terlanjur beli bahan se alat segala macem, malah sia-sia gitu ya, Kak, ya. Ah, oke.
Ah, iya, betul banget tuh. Apalagi kan untuk berkebun ini kita nggak, eee, nggak hanya butuh, eee, s tempat aja ya. Kita banyak butuh kayak mungkin tanah hitamnya, pupuknya, eee, komposnya, bibit, dan segala macamnya. Terus kalau ka kayak nggak dirawat, kayak untuk nyiram tanaman aja, kalau kita nggak telaten, itu kan tanaman bisa layu. Apalagi mungkin kayak d lagi di musim panas gitu.
Nah. Betul betul. Iya, salah teknik juga ya, salah waktu gitu. Mhm. Wah. Oke oke oke. Bener sih, masuk akal yang Kakak omongin. Tapi, eee, aku penasaran nih, Kak. Kan Kakak tadi udah bilang nih, berkebun itu adalah salah satu hobi gitu kan. Bahkan tadi, eee, Kakak juga mempertimbangkan media tanamnya, terus bahkan teknik menyiramnya pun juga Kakak pertimbangkan gitu. Nah, kalau Kakak pribadi, untuk orang-orang yang memulai tuh eee, atau dari pengalamanmu sendiri nih, Kak, memulainya itu dari tanaman yang kayak mana sih? Apakah pertimbangannya dari tanaman yang mudah yang paling mudah ditanam dulu? Atau mungkin langsung sayur, langsung bunga, atau gimana tuh?
Nah. Iya. Nah kalau saya memang hobinya itu menanam sesuatu yang bisa memberikan manfaat langsung ya. Kalau misalnya kayak tanam-tanaman bunga, itu kan manfaatnya, eee, kalau menurut saya enggak langsung ya, Iya, hanya bisa dilihat-lihat aja gitu, enggak yang menghasilkan secara ekonomis, gitu. Nah kalau saya lebih sukanya itu kayak menanam sayur-sayuran, eee, cabe-cabean, gitu yang perawatannya mudah, gampang, dan enggak perlu, eee, perhatian yang benar-benar khusus gitu, enggak harus yang perlu kayak di-stek-stek atau di, eee, rawat rutin helai per helai daunnya, enggak yang kayak gitu. Saya nanam yang, eee, tanaman yang simpel tapi bisa memberikan hasil, dan bisa saya gunakan, eee, untuk saya masak sehari-harinya, gitu.
Oh. Estetika doang, gitu ya. Ah, iya. Mhm. Oalah. Weh. Jadi sekalian, eee, nanam sekalian ada manfaat juga tadi ya buat dimasak. Wah keren, Kak, keren keren. <chuckles>
Nah, bener. Karena masa-masa panen itu adalah masa-masa yang paling bahagia loh. Beneran. Apalagi kayak ngelihat, eee, cabe e berbuah atau misalnya kayak tomat, tiba-tiba udah lebat buahnya. Itu tuh kayak penuh rasa syukur dan benar-benar kayak bangga dengan apa yang sudah kita lakuin.
Widih! <laughs> Mhm. Oalah.

Nah, masuk akal sih, masuk akal. Nah, pas pertama kali ci Kakak, belajar dari kegagalan tadi kan ya, berarti tadi udah coba, udah ideal lah ya pengen yang keren-keren tanamannya gitu, eh, ternyata gagal gitu. Nah, saat itu, Kakak, nyobanya tuh, eee, 1 tanaman jenis tanaman dulu yang ditanam gitu tap yang penting jadi, atau langsung sama tuh, Kak? Kayak beberapa tanaman juga, yang penting cocok sama lingkungan, Kakak, juga saat itu?
Iya iya. Nah, kebetulan kan saya beli bibitnya itu kan yang online yang di mana harganya cuma murah, termasuk murah ya Rp2.000 sampai Rp5.000 aja 1 pack-nya itu. Nah, 1 pack-nya itu iya, 1 pack-nya itu isinya sekitar 20 sampai 30 biji-bijian aja, jadi nggak banyak juga gitu. Jadi saya ketemu, eee, ada yang, eee, orang menjual seperti itu dengan harga murah, jadi saya kan kayak kalap ya, beli heeh, beli berbagai macam jenis bibit dan dalam jumlah yang banyak juga jenisnya gitu. Nah, tapi akhirnya yang saya bilang gagal, m eee, ketika nanam yang unik-unik itu, akhirnya yang tumbuh ya yang memang pada dasarnya itu, orang lain udah banyak yang nanam juga di sini, gitu. Jadi memang yang benar-benar, cocok dengan udara di tempat lingkungan saya berada. Mhm.
Waduh, beneran murah banget. Ah, baik. Gasken lah. <chuckles> Beli. <chuckles> Mhm mhm mhm. Iya, heeh. Oalah. Udara, Kakak, yang panas tadi ya, heeh, oke oke. Wah, keren banget, Kak. Tapi, eee saat itu, Kakak, ada kesulitan juga nggak me dengan menanam beriringan? Karena kan tadi lumayan variatif tuh ya sayur-sayur yang, Kakak, tanam. Atau sebenarnya, eee, semua sayur ini tuh walaupun mereka coc sama-sama cocok di udara panas, media tanam dan teknik penyiraman gitu-gitu pun juga sama ya, Kak, atau gimana?